はい。あの会社員は、すごく、ま、長い間もう何十年もやっていて、まあ、もうそろそろいいだろうと。<laughs> いや、確かにね、考えあの起業するにあたって、そういえばでも、会社員のこう、ありがたみとかあんまり今までよく考えなかったんですけど、まあ、ね、一応、ゆう固定収入があって、ま、一応ね、決まったものが入ってくるって、いや、ありがたいんだ
ええ。 <laughs> うーん。ん。 はい。 そうですね。うん、安定感はありますね。うん。
あ、そうなんですよ。確かにその点はね、あるっていうのが今なんか、今になって今更というか、思ったんですけど、いやでもやっぱりもう、うーん、ま、十分やったよねとか思って。<laughs> で、ま、自分で仕事っていうか起業をね、したいと思ってるんですけど、いや、でも、自分でやる分やっぱりそれだけ、自分でね、あの、やらなければいけないことも増えて、時間も取られるよねとか、おちょっと心配もあって。
はい。 はい。 ええ。 そうですね。うん。ん。はい、何かあの副業として、初めはこう出来そうなものですか？
そうなんですよ。仰る通り、なんか、いきいきなりね、変えてしまって、その安定さって、まあ、何をするにしてもほんと安定って、まあ、完全には無いのかもしれないけれど、まあ、固定収入が決まって入るというところを捨てるのが、急に捨てるのは不安なので、仰る通り、すうーん、会社員をしながら、ああ、出来たら起業も始めたいな、という風には思ってるんです。
うん。 おみ ええ、そうですね。うんうん。 うん、そしてうまくいきはいきだしたら、あのそっちの方を専門にしたいって風に仰ってました？うん。
そうです。だからすあのちょっと順調に、ま、軌道に乗って、ま、これなら、ま、やれるっていうちょっと自信がついたところで、まあ、会社はスパッと辞めようかなっていう風には、企んではいます。
ええ。 あ、そうなんですか。企んでらっしゃる。<laughs> そっか。そのお仕事っていうのは、その、おおうちで出来ることかしら？ そうでもないと
はい。 <laughs> そうなんですよ。<laughs> はい。 あ、今はね、ちょええと、新しくやりたいと思ってることですか？
はい。
うん、そうなんですよ。それはね、もうおうちで出来ることで、あの、やっぱり物理的にまたどこかに行って、とかっていうのが大変なので、ま、完全リモートで出来るっていうことを、はい、やりたいと思ってます。
はい。 はい。